Ayan, magandang umaga.
Magandang umaga po. Kamusta?
'Eto okey lang. Medyo nagugutom na't di pa ako nag-aagahan. Ikaw ba nag-agahan ka na?
Ay oo, nag-agahan na ako with the, ah, healthy relationship, 'yan. <laughs>
Yes. Yun 'yon, eh. Yun 'yon. <laughs>
Mm. Alam mo kung bakit? Maitanong mo lang. Ma itanong mo na, dali. <laughs>
Ah, ah. Sige. Ano ang palatandaan mo para sa healthy na relasyon. Sige, ano ang green flags mo? <laughs>
Iyan. Napakaganda ng Ang green flag ko sa mga healthy relationship ngayon at alam mo yun, yung pagkakaintindihan ng both parties, 'yan. Kasi alam mo yun, sobrang bibihira na magkaroon ng maya malalim na pag ng malalim na ano, alam mo yun, ugnayan ab about sa ano, sa relationship niyo. Kasi nga kapag nain naintindihan niyo yung isa't isa
Mm. Ah, oh. Mm. Mm. Mm.
tapos, alam mo yun? Kasi simpleng bagay lang na hindi niyo pagkakasunduan, mag-aaway kayo, eh. Pero 'pag naintindi na naiintindihan niyo yung yung isa't isa, magiging okey kayo, di ba?
Oo. Mm. Mm. Okey, di ba? Mm, totoo 'yan.
Di ba? Ikaw ba? Anong ma palat
Sa akin siguro ano, yung sa komunikasyon.